اهم. فاهماكِ جدًا بصراحة يعني و وفعلًا لازم أغيَّر طريقة تفكيري في الحتّة دي. أنتِ عارفة إن أنا كمان زَي ما قُلت لِك في الأول إني برضو بابقى آآ، لمّا باخد راحة حتى في ال في الgym لأن أنا برضو يعني عندي routine كده في اليوم بعد ما أخلَّص الشغل بيبقى معايا شنطة الgym في العربية ولازم أخلَّص وأرُوح الgym بعد كده أرجَع البيت. <tsk> بجد لو فيه يوم أنا ما رُحتش الgym باقعد أقول طَب أنا كان زماني لعبت مش عارف تمرينة إيه النهارده وتمرينة إيه النهارده، وجسمي بقى مش عارفة شكله إيه وال ال المجموعات البطن اللي كنت المفروض أعملها كان زماني دلوقتي <tsk> يعني برضو اللي هو باقعد أأنِب نَفْسي، فأنا أعتقد إن هي حاجة يعني السعي للكمال ده م م مش حاجة صحّية برضو يعني حاسة كده.
ف دي آه. إمم. إمم. أيوه. آه، أيوه. اهم. بُصي، هو السعي في إن أنتِ تسعي عمومًا لأ ده صحّي جدًا، ولكن إن أنتِ عايزة توصلي للكمال ده اللي هو ما فيش حد بيوصَل له في الآخر يعني عشان نكون برضو على أرض الواقع، الكمال ده مش م مش م مش هيكون موجود لأنه طبيعي هيكون فيه أخطاء بشرية، هيكون فيه تقصير غصب عنِّك سواء بقى آآ، أ الطاقة عندِك مثلًا قَلِّت شوية وده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، وبالعكس ما تلوميش نَفْسِك عليه خالص، يعني أنتِ تقدَري إن أنتِ ت ت تحوِّلي فكرة إن أنتِ بتاخدي راحة لإنِّك زَي ما أنتِ قُلتِ أنتِ كده، كده، فيه أيام أو فيه أوقات بتاخدي فيها راحة بشكل إجباري، زَي ما أنتِ قُلتِ إن هو مثلًا آآ، الأسرة مسافرة أو فيه أجازات رسمية أو أيًّا كان ي ساعات بتاخدي يعني أجازة بشكل إجباري غير الأجازة الراحة اللي أنتِ بتاخديها دي، خلّي الأجازة دي فعّالة أكتر، فعّالة بمعنى إيه؟ فعّالة ليكِ أنتِ، يعني لو بما إنِّك شخص مسؤول وبتح بتحبي أو بتسعي للكمال فمن ضِمْن إن أنتِ السعي بتاعِك إن أنتِ تستغلي فترة الراحة بتاعتِك دي إن هي تكون فعّالة جدًا مش سلبية، آآ، طول ما أنتِ قاعدة الفترة اللي المفروض ت ت زَي ما بيتقال كده بتشحني طاقتِك، ولكن للأسف أنتِ ما بتعرَفيش تشحنيها بسبب إن أنتِ بتفكري دايمًا أنتِ مقصرة في إيه أنتِ م مع إنِّك ممكن ما تكونيش مقصرة أصلًا، يعني كل ده ممكن يكون بس تفكير زائد، آآ، بالنسبة لِك، لكن لو أخدتيها في شكل فعّال بالعكس هترجعي الشغل ممكن طاقتِك إنتاجِك يزيد زيادة عن اللي أنتِ كنتِ فيه قبل كده. فهي الفكرة كلها بتتمحور حوالين إن أنتِ إزاي تغيَّري من طريقة التفكير. طيب قولي لي برضو يعني كنت عايزة أعرَف منِّك حاجة، هل أنتِ في العادي لمّا بترجَعي من الأجازة اليوم آآ، طاقتِك بتكون موجودة بنَفْس القدْر والّا، آآ، يعني إنتاجِك بيرجّع زي ما هو والّا بتحسي إن فيه حاجة متلخبطة، فيه حاجة ناقصة، إ إن الشغل مثلًا لمّا رجعتِ كان بايظ؟ يعني احكي لي كده.
اهم. أيوه. إمم. اهم.

آه، طيب هو أنتِ عمومًا لمّا بتاخدي إجازة بتبلغي الteam بتاعك في إن أنتِ هتاخدي إجازة، فبترتّبوا مع بعض الشغل هيمشي إزاي؟ والّا والّا ده ده ممكن يكون السبب في إن أنتِ لمّا بتاخدي الإجازة بتعر بتح بتفكّري دايمًا، آآ، إيه اللي حصل، آآ، لو فيه حد محتاجني، لو فيه حد ناقصه حاجة، ل هل بترتبي التجهيزات دي عمومًا قبل م ما تاخدي الإجازة، والّا بتسيبيها زي ما تيجي تيجي بقى لمّا بتاخدي الإجازة؟
بُصي يعني عايزة أقُول لِك إن أنا بارتّب كل حاجة ل علشان أبقى أنا أصلًا متطمنة مش عشان حاجة، يعني اللي هو أنا بابقى عايزة أطمن نَفْسي، فباقعد أقُول لهم بقى إن إحنا أنا طالعة إجازة، وهُم أصلًا بيقعدوا يقُولوا لي يعني بجد خُدي إجازة، و وما لكيش دعوة بالشغل، وإحنا يعني رجالة و آه، بيقعدوا يقولوا لي إحنا رجالة وهنشيل وهنعمل، وأنتِ يعني عرفانا إحنا ما بنشتغلش مع بعض من امبارح، وبابقى مرتبة لهم كل حاجة، ولو حد عاز حاجة يبقى بيكلّم مين، ولو مش عارف إيه في إيه <tsk> فبجد بابقى عاملة اللي عليّا جدًا، بس أنا فترة الراحة بالنسبة لي باحسّها إن هي بتعارض ال ال ال الكمال اللي أنا باسعي له، يعني فاهمة قصدي إيه؟ يعني دايمًا كده برس راسمة لنَفْسي حاجة كبيرة كده، وعايزة كل حاجة تبقى ماشية ب ب بالسنتي، فأنا باشوف إن الراحة دي، آمم، ب بتعارض ال ال الحلم بتاعي أو الهدف بتاعي، فعشان كده يعني مش باحبها، وطبعًا بابقى أوقات كتير أوي بابقى مستنزَفة جدًا يعني ومستهلكة ل لأقصى كَم.
إمم. آه، ما تشيليش هَم. بالضبط. اهم. اهم. آه تمام، تمام. اهم. اهم. اهم.

آه آه، اعتبري برضه إن في الآخر إن الكمال مش شيء مطلوب في الحياة، يعني ما فيش حد هيوصل لل لل لل100% آآ، نجاح، 100% في كُلّ حاجة، ما فيش حد، ما فيش، ما فيش، هي ما فيش قاعدة ثابتة في حاجة زي كده، فانتِ سامحي نفْسِك وادّي لنفْسِك راحة، وبما إنِّك كده، كده شغلِك شغال فيعني استرخي شوية، ادّي لنفْسِك قِسط من الراحة، وأكيد هتوصلي لنتيجة فعّالة جدًا نفسيًا يعني مع الوقت بعد ما تفكّري التفكير ده.
بصراحة يعني أنتِ عندِك حق في كُلّ كلامِك، وأنا يعني ارتحت كتير أوي لمّا فضفضت معاكِ كده وفتّحتِ دماغي على كام حاجة مهمة، فأنا باشكرِك أوي بصراحة.
العفو، على إيه؟ أنا دايمًا في خدمتِك، متشكرة جدًا.